Yani, çok eskiye gidersem, belki klasik müziğe bu kadar ilgili değildim ama gene bir bayağı bir zamanı oldu ve ilgimin d diğer müziklere göre mesela işte elektronik çok dinlerdim. Bu kadar çok klasiğe kayması, bu kadar çok caza kaymasını, açıkçası beklemiyordum ama özellikle, hani, caz bir yana hani klasikte, eee, bana yeni pencereler açması, yani, yeni bir hissiyat duygu yaratması b ve hani çok fazla şey var yani dinleyecek de çok fazla şey var, hissedecek de çok fazla şey var. O yüzden, hani, eee, şeye de katılıyorum önceki konuştuğumuz gibi. Eee, o insanlarla oy o organizasyonlara gittiğim zaman, işte bir piyanist olsun, bir vs. yanındaki insanlar o kadar senin gibi hissediyor ki o duygu sanki geçiyor. Kimisi sadece orada olmakta, hani, hani, sosyal et eee, aktivite olarak gider ama gerçekten seven insanlarla beraber onu paylaşmak da bence çok, eee, özel bir duygu. Iıı, ya piyano hocamla i bir konsere gitmiştik. Hani, i, bir tane ikilinin de sevdiği bir tane parça var. Hani, ben bilmiyordum ama o: "Gözlerim doldu diyor." Ben ha b "Senin de mi doldu? Benim de gözlerim doldu." Hani, beklemiyordum onu ama o da girmiş. Ben de girmişim. Eee, çok özel bir andı yani hani.
Hı hı. Hımm. Evet, bir kırılma noktası olmuş aslında. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet. Evet. A. Çok keyifli olmalı, çok farklı olmalı. Peki bu s A, a! Hı hı. Evet. Hı hı. Ya! Ya ne gu hissederek Evet. O zaman, bunu hissederek dinlemek, eee, diyebilir miyiz? Gerçekten bir müziği hissederek dinlemek, tüm hücrelerinle diyebiliriz belki. Eee, peki bu son dönemlerdeki algoritmalarla ilgili ne düşünüyorsun? İşte bu, eee, karşımıza sürekli bir şey çıkarması, sürekli bir şeyleri tavsiye etmesi. Eee, sence bunlar hayatımızı kolaylaştırıyor mu yoksa bazen, eee, görmek, yani çok da görmemizin gerekmediği şeyler mi önümüze düşüyor? Belki zaman kaybı olabilir mi mesela?
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Hı hı.

Eee, yani, teknik kısmı da var. Yani, sesin temiz çıkması. Tabii ki, dijitalle de bunun, eee, hani, çok üstüne çıkıyorlar sonuçta, şu anki teknolojiyle. Ama onun, yani biraz nostaljik, biraz da bence teknik kısmı da, eee, var. Çünkü hani, i iyi bir plak dinlediğin zam ımm, zaman, zaten onu hissediyorsun. Yani, da müzisyenler belki hissediyordur.
Hı hı. Hımm. Peki, hani böyle bir koleksiyonu olan biri misin, böyle, mesela plak koleksiyonu gibi?
E, ç kendi, kendi koleksiyonum yok, ama arkadaşlarımın koleksiyonuna, aaa, katkıda çok bulunmuşumdur. Eee, yani daha evi müsait olan. Bir de, hani, işin güzel kısmı yaşadığım yerde, eee, daha, böyle plak çalan, eee, yerler var. Eee, plak çalan barlar. D o yüzden, hani, hem satın alabiliyorsun, hem dinleyebiliyorsun. Eee, aynen, o da iyi mesela, hani, toplumu ve beni motive eden bir şey. Çünkü hem keşfetmen için Aynen öyle. Keşfetmen için alan veriyor sana.
A çok güzel. Hımm. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Çok motive edici, tabii. Bir de, hani, aynı tarzı, aynı dili konuştuğun insanlarla da bunu paylaşmak, güzel olmalı. Hani, düşünüyorum şimdi, seninle aynı şekilde kulağa sahip olup, aynı müziği, eee, hani, çok farklı şekilde algılayan değil de şunu da merak ettim.
Kesinlikle, hı hı. Hı hı. Yani, kendimi çok abartmayayım, ben uğraşıyorum sadece yani, ama, eee
Yo, yo, ama ilgilenen, merak merak eden biri olduğun için. Eee, ilgilenmek farklı çünkü, hani, müziği müzik olarak dinlemek farklı, eee, ilgilenmek farklı. Bazen bir yerde çalan müziği, müzik olarak algılıyorsun, duymuyorsun aslında, ama onu duyan insanı da anlayabiliy biliyorsun. Şunu da merak ettim. Hı hı Evet, fark ediyordur. Eee, şunu da merak ettim. Hiç hayatında olmaz dediğin, işte, benim gerçekten hiç ilgimi çekmiyor, ya da gerçekten bunu dinlemekte çok zorlanırım dediğin bir müzik türü var mı?
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Aynen. Gerçekten o kadar ç fark ediyor, çok fark ediyor. Dinliyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Tabii. Te yani, şöyle; hani, araştırırım tarzına göre, biraz hangi, eee, moddaysam ona göre araştırırım. E, ondan sonra da daha canlı, ımm, ımm, konserlerle biraz buluşmaya çalışıyorum. Çünkü hiç bilemediğim küçük
Hı hı. A, harika. Mesela, ne tarzda, ne gibi müzikler, ne hep aynı tür mü, yoksa çeşitlilik var mı?
Var aslında. Çok çeşitlilik var. Hani, son zamanlarda, son birkaç senedir, işte, caz ve klasikte daha böyle bir tutkum oluşmaya başladı. Emm aynen, yani, değişik konser yerleri de var. Hani, çok büyük konserlerdense, böyle, çıkan küçük gruplar çok hoşuma gidiyor. Bilinmedik, eee, gruplar geliyor, bazen büyük gruplar. Ama bir gidiyorum, bir bakayım Tabii, tabii. Yaşadığım yerde aynen. Eee, denk geldikçe gidiyorum. Hani, klasikte de aynı şekilde, bilmediğim o kadar çok şey olduğunu keşfettim ki, eee, hani, büyük konserler oluyor. E, arkadaşlarım davet ediyor. Eee, işte Aynen, ders alıyorum, mesela, ben, kendim de biraz müzik yapmaya çalışıyorum. Eee, yani
Hımm, harika. Hı hı. Yaşadığın yerde araştırıyorsun, anladığım kadarıyla. Hı hı. A, çok iyi. Harika. A, çok güzel. Ne ne çalıyorsun? Neyle ilgili müzik yapıyorsun?
S gene biraz caz aslında, saksafon çalıyorum bir süredir. Eee, biraz piyanoya başladım. Biraz, işte, iii
Hıı. Hı hı. Hı hı. A, harika. Daha ne olsun? Bence de ben şu an bir müzisyenle sohbet ediyorum. <giggles> Çok güzel. Peki, bu daha çok, böyle, öneriler, arkadaşlarının önerileri mi, kendi keşfettiği şeyleri mi seviyorsun onu merak ettim.
<laughs> Yani Ya, aslında iki türlü de oluyor. Mesela, işte, piyano hocam da var. Piyano da çalıyorum biraz. Piyano hocamdan gelen çok enteresan, ce eee, saksafon hocamdan çok farklı şeyler öğrendim. Çünkü kendisinin Yani, biraz uz aynen hani, ama uzman tavsiye ediyor diye her şeyi seviyorsun, diye değil. Yani, cazın içinde de çok tarz var ama kapı açıyor sana ya da dediğim gibi, müzik zevkine güvendiğin ya da aynı ortak noktada buluşabildiğin bir arkadaşın da, ”A, bak şöyle bir şey dinledim.” ya da ”Şurada şu çalıyormuş, bu hafta böyle bir event var.” vs. gibi bir şey olunca da gene çok takip ediyorum. Çünkü çok yeni gruplar geliyor. Yani, her yerden, eee, etkilenmek hoşuma gidiyor. Eee, ama, eh, yani, bazen, mesela, oturuyorum, hani, kendim direkt bir bakayım sağa sola diye daha derin araştırma yapınca da kendi kendime de çok şey bulabiliyorum. Yani, o ne deme
Hıı. Hı, uzman tavsiyeleri o zaman, onu diyebilir miyiz? Hıı. Hı hı. Hımm. Anladım, anladım. Peki, bu derin araştırmanın içinde, mesela, şu anda günümüzde sosyal medya çok popüler. İşte, insanlar Spotify'dan, YouTube'dan, hatta TikTok'tan, eee, bir sürü müzik öneri karşısına çıkıyor. E, bunun içinde bir algoritma da oluşuyor, tabii. Hani, sen bir şeyi beğendikçe önüne de ge düşüyor. Eee, bunlardan çok faydalanıyor musun?
Hı. Hı hı. Aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle.

Kullanıyorum. Bir başka beslendiğim aslında gene çok hoşuma giden ve bu yıllardır kaldı. Film müziklerinden çok, eee, çünkü orada sahneyle birleşmesi vs. an olarak kalıyor aklımda. Sonra bir bakıyorum orada arkasında çok da, eee, enteresan şeyler çıkabiliyor. Eee, o yıllardır bildiğim şeyler var. Hatta o sahnenin
A, evet. Hı hı. Harika, gerçekten. Çünkü orada bir buluşma var yani değil mi? Orada bir buluşma olduğu için evet. Hı hı.
Aynen öyle kesinlikle. Ya, bazı, işte, yönetmenler vs. o kadar etkili kullanıyor ki o anı gerçekten güzel yedirmiş o şarkıyla, eee, işte, o müzisyenle.
Evet ve orada da yönetmenin başarısını mı hissediyorsun? Mesela yönetmen dediğin için merak ettim. Hani, gerçekten bir, ya Hımm. Evet.
Kesinlikle yönetmenin yönetmenin başarısını kesinlikle hissediyorum. Eee, hani, ama bazen, hani, şöyle, de oluyor, bazı yönetmenler çok fazla müzik kullanıp müziği öne çıkartmış. Sinemayı da severim çünkü. Müziği öne yani doğru tatta, kıvamda ve, hani, bazen o kadar net güzel bir şekilde anı sana duygusal, dramatik, eğlenceli fark etmez. Öyle bir hissettiriyor ki o zaman herhâlde şı eee, müziğin daha çok içine giriyorsun. Eee, o da benim araştırmamı tabii ki etkiliyor. Hı hı.
Hımm. Evet. Evet. Ha. Tabii. Eee, ama Evet orada bir tetiklenme hissediyorsun anladığım kadarıyla ve sen bayağı sanatla da iç içe birisin. Ama profesyonel anlamda bu sanatla ilgili bir iş yapıyor musun? Hani, öyle, bir hayatın mı var? Yani, seni bu yola sevk eden Hı hı.
Aynı. Hah, hı. Öyle bir hayatım, hayatım olsun isterdim ama daha analitik konularda, aaa, çalışıyorum. Eee, ama tabii, böyle, bir ilgim var. Hani, bir gün imkânım olsa profesyonel de yapmak isterim ama uzun bir yol gerçekten, eee, yani. Şunu gö
Hı hı. Hımm. Anladım. Evet, Hı hı. Evet uzun bir yol. Ama bir şekilde anladığım kadarıyla hayatını, böyle, buna yönlendiren bir yolculuk yani, hani, burada bir ilgi, bir merakı uyandıran bir hayatın olmuş. Peki, böyle, hayatının çok yoğun olduğu zamanlarda diyelim, işte, diğer işin, eee, çok yoğun ve gerçekten, eee, bir süre bu müziğe vs. sinemaya, eee, işte bu yönetmen ve yeni ses araştırmalarına vakit ayıramadın. Eee, ne gibi bir eksiklik hissediyorsun? Mesela o zaman ruhunda, sende nasıl bir eksiklik oluyor?
Hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.